Olha, eu quero compartilhar um problema com você, e eu gostaria que você me desse a sua opinião e falasse o que você acha, mas eu também quero mesmo desabafar, sabe, com a situação que está acontecendo.
Uhum. Hum. Hum, entendo, me conta. Uhum, desabafe. Pode me contar. Hum.
Eu eu gosto de tirar um cochilinho à tarde ou uma siesta, mas, às vezes, eu digo que eu faço um uma cochileta russa, sabe. Eu a
Aham. Certo. Uhum, perde o horário, né: de 30 minutos, 3 horas fácil.
Exatamen ó, ontem foi um dia que aconteceu isso. Eu falei: "Vou dormir um pouquinho", quando eu fui ver menina, já era a minha filha tocando a campainha aqui. Deitei depois do almoço com gato, falei: "Vou pouquinho, né", está frio. O gatinho aqui, ó, esquentando o meu pé, ai, que delícia.
Aham. Uhum. <laughs> Ô, tentação.
E aí, quando eu acordei, já ia dar as 5 horas da tarde. Falei: "Pronto, passou o dia". Tudo que eu ia fazer eu não fiz e ainda acordo cansada.
Nossa, um dia inteiro. Uhum. É, uhum. É, quando você faz isso, né, acontece muito de um sono profundo vir rápido. Vem muito mais rápido nesses cochilinho, né, que você já está assim com a preguicinha e cansado. É.
Então Uhum. Do que de noite, né. Quando você quer, que você desliga tudo, que fala: "Eu quero dormir agora, pimba", cadê? O sono some. Agora, à tarde, você deitou um pouquinho ali, barriguinha cheia, quentinha, comidinha, olha. Deitou com o gato, o gato esquentando o seu pé, você deita assim
É. Aham. Hum.